อ๋อ มีค่ะ มี อื้อฮือ อยากจะพูดมากเลย ก็เป็นคนที่คบกัน อาจจะเรียกว่าเป็นขั้นแฟนก็ได้นะคะ เพราะว่าเขาอะก็เคยได้ทานอาหารฝีมือหนูด้วยนะ ซึ่งเขาอะค่ะอาจจะเป็นคนทานรสจัด เป็นคนทานเผ็ด หรือเป็นคนทานเค็มมาก ๆ อะค่ะ ด้วยที่ว่าหนูทำผัดกะเพราอะ หนูคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษ หนูก็ลองทำให้เขากินดู ใช่ไหมคะ เขาก็อาจจะพูดตรงไปหน่อยค่ะ เขาก็บอกว่า "ผัดกะเพราทำไมถึงใส่หัวหอม แล้วทำไมเธอต้องตัดหวานอะไรขนาดนั้น ไม่กลัวเป็นโรคเบาหวานเหรอ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งฟิวนั้นน่ะค่ะ ก็หนูก็หยุดชะงักไปพักหนึ่งเลยเชื่อไหมคะ? จากที่หนูแบบ เอ๊ะ คนนี้อาจจะคุยได้ยาวนานนะ เพราะว่า เพราะว่า เออ เป็นคนคุยดีอัธยาศัยดี แต่พอเขามาติในการทำกับข้าวของหนู ใช่ไหมคะ หนูก็ อืม เลิกคุยเลย คนเนี้ยตัดออกไปจากระบบได้เลย ตัดออกไปเลย <chuckles>
<chuckles> ใช่ค่ะ อะฮะ อา อืม ๆ อา โอ้โฮ เพียงเพราะกะเพราที่ไม่เข้ากัน เออ แต่ก็เข้าใจได้อะนะคะ เพราะว่ารสนิยมการทานอะอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าเราคบกันต่อไปอะเนาะ เวลาเราทำให้เขาทานด้วยใจที่ ใจรักแล้วกันค่ะ เออ เออ
ใช่ ค่ะ อา ใช่ เออ นั่นแหละค่ะ มันจะมีปัญหาแน่นอน นั่นแหละ หนูก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลย เพราะว่าถ้ารสชาติเราเกิน เกินขีดจำกัด เกินแบบห่างกันขนาดเนี้ย เราต้องกินอาหารในมื้อต่อไปอะ ต้องทะเลาะกัน ต้องมีการ ต้องมีการแบบทะเลาะกันแน่นอน หนูก็เลยตัดดีกว่า ตัดพี่เอาไว้ให้พี่ชาย 1 คนก็พอ ค่ะ <chuckles> ค่ะ
โอ้โฮ ใจเด็ดเดี่ยวมากเลยอะ อันเนี้ยนะคะจากที่ฟังคุณเล่าวันนี้นะ เรารู้เลยว่า เอ่อ กะเพราเนี่ยทำให้คุณนึกถึงบ้านขนาดไหน ทำให้คุณนึกถึงแม่ขนาดไหน เพราะว่าน้ำเสียง แล้วก็ท่าที แล้วก็อารมณ์ที่คุณเล่าถึง เอ่อ จานพิเศษจานกะเพราเนี่ย มันเป็นน้ำเสียงที่คุณมีความสุขมากจริง ๆ แล้วก็หมาย หมายถึงว่าคนที่ไม่เข้าใจในรสกะเพราของคุณเนี่ย คุณก็ยังรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ากันไม่ได้สำหรับคุณ คุณก็โอเคยอมรับ แต่ว่าก็ตัดสินว่า เออ เราก็อาจจะร่วมทางกันไม่ได้ เพราะไทย เหมือนแบบหมายถึงว่าเราต่างกันเกินไป อย่างเงี้ยค่ะ โอ้ย วันนี้แบบอิ่มเอมใจมาก ๆ เลยล่ะค่ะ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ
ค่ะ อืม อืม อือฮึ อือ ค่ะ ใช่เลย ใช่ค่ะ